Esatto, sì. Mhmm, poi ovviamente annessa anche al fatto che, ehm, cerco allo stesso tempo quali sono i piatti tipici da mangiare, nel luogo in cui sto andando, no, quindi per esempio, appunto se prendo Londra, che ci sono stata di recente, proprio prima di andarci, ehm, ho appunto v visto quali erano sì, ora vabbè diciamo che l Londra non ha tutti questi piatti stra tipici, no, c'è il tipico, ehm fish and chips che è quello l'ho voluto m mangiare che, non lo so, quello te lo propongono nei libri d'inglese dalle elementari, ehm, sempre in continuazione. Quindi ho detto: "Mangiamo questo fish and chips, assolutamente". Poi per il resto
Certo. <tsk> Fatto una ricerca. <giggles> Sì. Mhmm, sì, effettivamente è vero. E com'era?
Sapeva di pesce, e patati no, n allora era buono, sì pesce e patatine, cioè non era nulla di di che, ecco. Esatto, sì, sì. E ecco quello per esempio poi vabbè Londra in generale è molto cara, però, ehm, te lo vendono ci sono dei posti che, essendo una cosa non troppo complessa poi da fare, no, te lo vendono a prezzi esorbitanti, proprio perché magari esatto, e poi magari non è nemmeno pesce molto buono. Quindi anche quello, avevo visto un pochino dove andare, dove conveniva andare e robe varie.
Pesce e patatine, okay. <chuckles> Eclatante, ecco. Sì, è vero. Esorbitanti, eh, certo.

E invece quando viaggi, come fai ad andare a distinguere quei locali, ristoranti, che sono un pochino, uhm, lo specchietto per le allodole, quindi la trappola dei turisti? Riesci ad individuarli e comprendere qual è invece il posto autentico? Hai dei segnali tuoi, che cerchi sempre, oppure no?
Mh-mh. Allora, diciamo che, mi aiuto sia con la ricerca, come ti dicevo prima sui social
Certo, online, sì.
e poi guardo molto le recensioni del posto su Google. Perché, uhm, tipo, ci sono tutte le recensioni, quindi vedo quante ce ne sono e come sono e da parte di chi, e poi vedo se all'interno c'è tanta gente tipica che mangia, tipo: non lo so, tu andresti a mangiare una pizza in un posto dove mangiano tanti italiani? Probabilmente, no? Io ho questa opinione.
Ah, okay, perfetto. Mh-mh. Certo. Certo, sì, vai a fare questa associazione, vero.
Sì, sì, diciamo che f probabilmente un p un posto è buono, se ci mangiano le persone locali soprattutto, no, e quindi vedo un po' queste cose, e so e q e a quanto quanto è vicino al centro, no, se magari sono proprio vicino a posti come la stazione, robe varie, è molto più facile che siano locali tu turistici, esatto. Quindi vedo un po' tutte queste varie cose, e solitamente mi trovo bene. Non non mi capita di mh, mh, mh.
I locali, certo, sì, esattamente. Dei turisti, sì. Mhmm, sì. Ah, okay. Quindi questa strategia, ehm, l'hai provata spesso in più luoghi e ti sei resa conto che funziona.

Quindi mi quando mi sono arrivati, già dall'odore ho detto: "Sicuro non mi piaceranno." Ho detto ho detto: "Sicuro non mi piaceranno." Però ho detto: "F li assaggio." Quindi l'ho assaggiato e poi no, erano bruttissimi, quindi <chuckles> sì. <chuckles> erano son brutti da mangiare, quindi ho detto tipo: "Oddio. Eh, lo sapevo." <chuckles> non era un proprio un sapore che hai presente tipo quelli là che poi ti nauseano pure, no, un po'.
<chuckles> Sì, esatto. E ti sei ricreduta? No! Davvero? Ah, beh, sì.
Esatto. Quindi, poi ho detto: "Meno male che poi ne avevo presi solo 3." perché sono quelli da 3 o da 6, anche perché sono p piuttosto grandi, e c'era il mio ragazzo e gli ho detto: "Lo vuoi assaggiare?" <chuckles> "Beh, che per caso li vuoi?" <chuckles> E quindi poi se li è mangiati, ma anche a lui gli facevano si. Facevano schifo, però gli dispiace troppo anche a me in realtà, no, sprecare il cibo, quindi piuttosto di lasciarli li abbiamo mangiati. Però
Caspita. Mh-mh. Mh, mh. Mangiali tu. <laughs> <chuckles> Se l'è mangiati lui, vedi? Eh, sì. Esatto. Ma e invece il piatto più buono in assoluto che hai assaggiato?
In generale o dici all'estero?
No, no, no all'estero.

Sempre, ehm, sarebbe salsa arrosto. Ecco, quello era molto buono. Cioè quello, ogni tanto dico: "Sarebbe bello farlo." Ovviamente ci metti un po', perché
Ah, okay.
Soprattutto la salsa arrosto, uhm, la fai dopo un po' che hanno eh, sì! Diciamo che ci vuole tan tanto tempo di cottura, sì. E quindi quello ogni tanto, dico: "Però è buono!" <chuckles>
Ma ha una procedura lunga. Tempo, sì. Ma non hai mai riprovato a mhmm, uhm, mhmm, cucinarlo a casa?
Uhm, no. Finora no. No, no, no. Poi non è passato tanto tempo, uhm, quando sono andata a Londra, quindi diciamo che, uhm, lo vorrei fare quando quando c'è l mhmm, mio ragazzo con me, quindi ancora non abbiamo trovato un'occasione pr uhm, per farlo. Mh-mh. Però, sì.
No. Ah, okay. Quindi è un qualcosa, che però, è, mhmm, ne ne nei tuoi progetti, volerlo provare a replicare, oppure no?
Sì, sì, replicare proprio uguale identico, no, però fare qualcosa di simile, sì, vorrei. Solo che devo trovare un momento in cui, tipo magari, proprio la domenica, lo posso fare con calma.
Mh-mh. Di simile. Ah, m Eh, certo. Mh-mh, che ti prendi il tuo tempo e somma, ti gestisci un po' tutta la procedura, ecco.
Esatto. Esatto, sì, perché ci vuole un po', quindi con calma.
Eh, immagino. Guarda, io ti ringrazio davvero tanto, di questa bellissima chiacchierata e di avermi portata all'interno dei tuoi viaggi. Veramente grazie di cuore.
Mh-mh.